Olha, eu falo claramente o que eu quero falar, sabe. Hã, eh, eu j eu já tive muitos momentos de fazer muita firula assim, procurar as palavras certas e tudo mais, mas eu vi que muitas vezes na recíproca não era verdadeira, sabe. <laughs>
Olha. Uhum. Meio que enrolar pra não ser mal compreendida, né. Aham.
Então eu já saio falando logo, já pra não ter, eh eh, pra pessoa dizer que ela não entendeu, então já sou logo clara com o que eu quero dizer e já digo logo.
Ótimo. Ah isso é perfeito facilita a vida, né, porque muitas vezes a gente tenta dar aquela delicadeza, no como passar a informação pra pessoa e aí a pessoa se faz de desentendida, porque mesmo <chuckles> aquela conveniência, né, "você foi tão delicada que eu nem entendi.", aí continua fazendo as mesmas coisas. Então quando você é clara
Uhum. Exatamente. Olha. Uhum. Que pena, foi eu fique eu não entendi direito o que você quis dizer com aquilo, então
foi. Ou então chega no final quando você explode e reclama, né, aí a pessoa fala: "Mas por que que você não me avisou antes?" Senhor amado.
E com a maior calma do mundo, né, a pessoa "Ai por que que não sei o quê". <laughs> E aí você já tá um cã um pinscher raivoso e aí a pessoa assim, calmíssima "Nhém-nhém-nhém".
<laughs> Você pode me dar um exemplo? Exato, "Não me toque, não me toque que eu tô nervosa agora, tô atacada contigo". Me dá um exemplo concre concreto de algo que aconteceu, né, que explica, como você começou a dar esse limite para os familiares.
É, exatamente.

Ela é, e aí aí eu fico eu ainda cutuco ela, assim, porque eu falo assim: "Nossa, que psicóloga compreensiva". Aí ela fala: "Com você eu não sou CNPJ, eu sou CPF, tá?". <laughs> Aí e aí, pronto, a minha mãe é muito mais neutra, a minha mãe fala: "Ai gente, quer ir na academia, vai, depois a gente vai sair junto mesmo". Porque ela sabe que a gente vai ficar tranquila, e ela sabe que a minha irmã ela é muito cricri e ela é muito cricri com a minha a gente tem outra irmã também, e el e ela é a mesma coisa, quando ela está no Brasil ela pega no pé da outra. <chuckles>
<laughs> Gostei desse termo. Exato. Aham. Olha, ela é irmã do meio, irmã menor, maior, como que é? A mais nova, é a mais chatinha.
A mais nova, a mais nova. É, as o as caçulinhas, assim, acho que tudo é delas.
Porque é, foram mimadas até não poder mais e aí acha que o mundo gira em torno deles.
Aham. É tudo atenção delas, que elas são as menorzinhas, as mais queridas, os os nhe-nhe-nhem da mamãe. <chuckles>
Exato. <laughs> Vem cá, esses limite hoje em dia ainda funcionam ou quando ela vem tem sempre esse tilt?
Então, eh, a última vez teve isso, ma ela não veio mais depois dessa vez, mas eu acho <laughs> mas eu acho que ela tá mais tranquila. Mas ela ela já já ligou, já di di quando ela disse isso, ela disse: "A próxima vez que eu vier, eu fico no hotel". Aí ela ligou e falou assim: "Olha, da próxima vez, eu acho que eu vou passar 2 meses". Eu falei: "2 meses na minha casa não vai". <laughs>
Olha, ofendida. <chuckles> Ai Ah, não, 2 meses é demais, gente. 1 mês já é loucura, né.
Falei: "Não, 30 dias no máximo, tá ótimo, se você quiser passar o resto num hotel com seus amigos tá tudo certo".
Exato.